Ja, stimmt, ja es ist überteuert nämlich. Was würdest du denn gerne als Hobby mit deinem Partner machen und wo meinst du, wäre da ein Kompromiss?
Ja. Also, in der Vergangenheit, ähm habe ich immer irgendwie was gemeinsam mit 'nem Partner, äh, gehabt. Also, zum Beispiel mit meinem ersten Partner, wir sind immer gern zusammen verreist und, äh, wandern gegangen, Skifahren gegangen, äh S äh, Surfen gegangen.
Mhm. Aber auf Reisen tut doch jeder gerne. Ach, Wandern. Ski. Surfing? Junge, du bist ja richtig 'ne Sportskanone, Alter. Okay, erzähle weiter.
Ja. Ja, immer immer was in der Natur, immer was Sportliches. Ähm, ja, und natürlich auch
Okay. Mit deinem zweiten Partner?
Mit meinem zweiten Partner, ähm, da hatten wir nicht so viel Geld. Also, da haben wir dann wir sind dann gemeinsam schwimmen gegangen äh, öfter und gemeinsam in Freizeitparks, solche Sachen. Mhm.
Mhm. Mhm. Das ist auch mega cool.
Ja, und mit meinem jetzigen Partner bisher haben wir noch überhaupt keine Aktivitäten miteinander gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Gar nicht, gar nicht. Nur nur Filme miteinander angeschaut. Weil wir wir machen auch gar nie was, ähm, außerhalb des Hauses.
Also, wirklich gar nicht. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Ich glaube 3 Monate, ne?
Ja, so 2 Monate bisschen drüber wahrscheinlich.
Ja, vor 3 Monaten hast du das erste Mal von ihm erzählt, deswegen da kam mir grad der Gedanke. Ja, ihr könnt ja, wenn's um seine Familie geht, schlage ihn doch mal vor so reiner Vorschlag, dass sie mal woanders hinfährt. Ich glaube, seine also, ich weiß jetzt nicht, welche Stadt du bist, ich glaube, das hast du mir nie gesagt. Ich glaube, du bist irgendwo so Richtung West
Ja, so 3 Monate dann, ja.
West Os Ostküste und
<chuckles> Richtung ja, so in der Mitte oben.

Das würde nämlich erwartet werden, ne? Das ist ein großer Konflikt hier bei mir und meiner Frau, die eigentlich auch rausch ist. Äh, die wol die die macht das einfach nicht und für die war es ’n Riesenthema und ich mir war es auch wichtig tatsächlich. Aber ja.
Aber das habt ihr ja geklärt dann oder?
Ähm. Äh, wir haben so viele Konflikte gehabt, dass wir nichts mehr geklärt haben tatsäch tatsächlich, wie du weißt. Ähm, es war nur 1 von vielen kleinen Bausteinen, der die
Und wie funktioniert das dann? Du du bist einfach nicht mehr ähm, du ärgerst dich einfach nicht mehr darüber.
Es funktioniert nicht mehr. Es funktioniert nein, nein, die Ehe funktioniert nicht mehr. <chuckles>
Ja, okay.
<chuckles> Also wirklich, wir sind das ist, äh, nicht gut. Das ist nicht okay.
Dann seid ihr beide auf der auf der gleichen Page?
Wir sind eigentlich beide auf der gleichen Page. Wir versuchen jetzt noch Eheberatung, aber mal gucken. Aber passend dazu re relativ spät in das Thema rein ähm, es ist ja 'ne relativ schwierige Situation, äh, wo man eigentlich 'n Kompromiss finden sollte. Hast du irgendwas in der Art, äh, was bei dir auch ähnlich ist, wo du sagst, du würde müsstest eigentlich mal 'n Kompromiss finden, oder bist du grad in 'nem Konflikt drin, wo du sagst, das ist 'ne schwierige Situation?
Ähm, ne, also ich, äh, ich ...ich denke halt, das ist 'n bisschen hm, es ist eigentlich so gut, dass mein Partner und ich nicht so viel Zeit miteinander v also nicht so viel miteinan nichts miteinander unternehmen können quasi außerhalb d des Hauses. <chuckles> r
Könnt ihr nicht mal zusammen ins Kino gehen? Kino ich meine Kino ist privat. Kino bin ich immer gegangen, das war so undercover. Was?
Ja, Kino mag ich nicht wirklich. Ja, da gucke ich lieber zu Hause 'n Film an viel lieber.
Dass ist nicht tolerierbar so. Nein, nein, irrational, irrational. Und Essen gehen könnt ihr auch nicht?